あ、ああ、はい。うんうん。
感じだったんですけどうん「あなたがそんなね、元気な風にしていても、もしそこで倒れられたら、色んな人に迷惑がかかりますよ」とか言われちゃって。うん。
うん。 はい。 え、周りに言われて、そうなったってことですね。お医者様かはい。うんうん。まだ
あ、お医者様に言われたんですよ。うん「だってみんな会社の人とかも『全然いいよ』って言ってくれるかもしれないけど、あなたがもし倒れたりすると、なんか後で迷惑かけるのはあなたじゃないんですか？」とか言われて。だから「一度やめつやめるか、なんかこうね、休止休止休職をした方がいいですよ」って言われて。
うん。 うん、うん。 <chuckles> はい。 へえ。 ほんと、珍しい。そこまで口を出してくるお医者さんもまた珍しいですけどね。
うん。 そうなんですよ「あっ、そうですか」と思って、とりあえず一応ちょっとやめたんです。それで、専業主婦の時間が結構あったので、その時にうん、いろいろと考えて
ひう。 うん、うん。 はい。 はい。

うんうんうん、はい。
なので、そうなってくると、なかなか自分の仕事まで、手回らないんじゃないのかな、またこの職場にも迷惑かけるんじゃないのかなと思うと、なかなかこう踏み込めないので。うん。ま、でもね後々はそういったね、職場にも移っていきたいなっていうます。はい。
はい。 ああ。あ。 うんうんうん。ああ。 はい。 うん。うん。おお。 なんかそういうね、あの、こんなのがいいなっていうのがおもねえ、ちょっと目標があると、今の状況も楽しめそうですよね、きっと。
うん。 うん。 はい。 そうですね。
うんうんうん。いいですね、なんか
うん。
えっと、実際にあ、じゃあお子さんがいいらっしゃらない前とかは、結構どんなどっちを選んでました？
うん。 あ、もうバリバリの成果報酬型っていう感じでしたね。
お。うんうん、ああ、じゃあやっぱりその経験があるからこそ、今はじゃあそこはちょっとセーブしようみたいな、選択ができたってことですよね、きっと。
うん。 はい。 そうですね、もう家族のね、ことと家のこととかも考えられない状態と言いますか、多分そういう風になってしまうだろうなと思ったので、うん、そういった仕事はもう、今はセーブしようとしてます。でも後々うん。
うんうん。 うん。あ。 はいはいはいはい。 今は。ああ、ま、ご自身が。うんうん。はい、あ、どうぞ。<chuckles>
うん、あ、後々はそうですね、営業みたいな方に行ってみたいなっていう希望はありますね。
うんうん。うんうん。じゃ、やっぱりこうライフタイスタイルによって柔軟にご自身の仕事を変えられる、ね、方なんですね、凄く。
うーん。 そうですね、今はね、仕事に重きを置く、こう、ステージじゃないのかなと思っていて。なんか、後でね「ああ、家族のことにもうちょっと時間を割いておけばよかった」みたいに、なんかなってしまうのが嫌だったので。
うんうん。うん。 ああ。ああ。 はいはい。うんうん。
うん、なんかそういう、なんか YouTube とかそういう本とか読みすぎたからかもしれないんですけど。<chuckles>
<laughs> ああ、あ、そんな本があるあったんですね。そんな本を読んでらっしゃったんですね。
うん。 なんか、そうなんです。なんか「昔の自分に言いたいことは」みたいな。うん。
うん、へえ。そういううんうん。
で、今ね、今その、しち70、80とか90とかの方に、こう、インタビューとかしてる動画とかも、YouTube で見て、そうすると「仕事はね、あの時たくさんするんじゃなくって、もうちょっと家族との時間をね、持っておけばよかったね」みたいなことを、みんななんか後悔してらっしゃったんですよ。
へえ。 はい。 はい。 はい。 ああ、うんうんうん。